Ja, also so in der Schulzeit, ja, da hatten wir noch gar nicht so viel mit dem Smartphone gemacht. Ich bin ja jetzt noch nicht so alt oder so, ähm, aber und meine Schulzeit ist ja noch nicht so lang her, aber trotzdem war das Smartphone da noch nicht so präsent wie jetzt, ja.
Mhm. Darf man denn erfahren, wann du dein erstes Smartphone bekommen hast, mit wie viel Jahren? Weißt du das?
Puh. Ich wa ich würde sagen so 15 oder so vielleicht.
Okay, ist ja schon relativ spät, ähm, aber um nicht unbedingt schlecht. Das ist ja eher gut. Und w
Ja. Ja, ich denk mal so ungefähr. Also es, ne, es Ich bin teilweise sogar noch mit so Klapphandys groß geword
Ja, ja. Ja, oh, okay, ja, Steinzeit. <laughs> Ne, die k die sind ja tatsächlich jetzt wieder im Trend, ne? Also von daher, vielleicht noch mal rausholen, und ja, ne? Was war
<chuckles> Ja. Gut, aber das sind jetzt ja eher andere Klapphandys, die da aktuell im Trend sind, da also eher so diese Fold-Sachen. Ja.
Ja. Ja genau, es fold und ja. Was war damals denn das Besondere daran? Also, wa was hat denn damals für dich so 'n Smartphone ausgemacht? Also, war das einfach nur d i i der Gruppenzwang vielleicht, weil dann andere Schulkameraden das auch hatten, oder, ähm, hast du damit viel gespielt? W w wie unterscheidet sich denn heute das Smartphone? A aber damals wahrscheinlich eher so 'n Spielegerät und heute ist das 'n Arbeitsgerät, oder w was bedeutet das heute für dich?
Mhm. <chuckles> Ja, ich kenne das noch. Früher als Jugendlicher, da war es dann noch so: Ich hatte auch so 'n Smartphone, aber das war dann noch nicht mal also das war noch vor Android sozusagen. Da hat man da die Sachen noch über so 'n Samsung-Store irgendwas runtergeladen. Ja, und ich weiß noch, wenn man da auf Internet geklickt hat, hat man natürlich immer die fette Rechnung bekommen. <giggles> Hat man immer ge Ja, genau.
Mhm. Ja. Die Panik, ja, die ich glaube, die Panik, die kennen viele, ne? Wenn man aus Versehen hier den den Browser, ähm, angeklickt hat, dann hat sich's geöffnet, und dann wollte es man schnell schließen. Das war also bei dir auch der Fall. Und wann ist dir denn am deutlichsten aufgefallen mal gibt's da irgend 'nen Moment im Leben, wo du sagst: „Oh, ich bin aber sehr stark vom Smartphone abhängig”? Vielleicht ist dir ja irgendwann mal eines kaputtgegangen oder so, wo du gesagt hast: „Okay, j ich merk grade, ich kann gar nicht ohne”? Oder würdest du sagen: „Ich merk das vielleicht auch ohne, dass mir das kaputtgeht”? <chuckles>
<giggles> Ja. Mhm. <giggles> Ja, also ich habe gemerkt, dass bei meinem letzten Handy der Akku immer schwächer wurde. Da habe ich das ganz krass gemerkt. Ja, ständig laden und, na, voll nervig, dann kann ich's ja nicht nicht bei mir haben oder so, ne? Je nachdem, wo ich grad wie ich grad da so organisiert bin. Ich hatte zwar schon immer 'ne Powerbank dabei, aber ja, wenn es dann mal aus war oder leer ging Also, mein mein Handy geht nie aus und soll auch nie ausgehen, also vielleicht mal zum Neustarten, aber ansonsten
Ja. M Mhm. <laughs> Ja, okay. Oder wenn's kaputt ist, okay. Ähm, aber es hat jetzt schon würdest du denn sagen, es hat deinen Alltag verleichtert oder eher äh, erleichtert, oder oder ja hat's stressiger gemacht, deinen Alltag?